Allora, ti va di raccontarmi, ehm, di un primo ricordo che ti viene in mente riguardo a un momento preciso che praticare un hobby ti ha ti ha regalato, e i i in cui hai sorriso in quel momento?
Allora, ehm, realtà sì. Ehm, io ho come hobby da da anni, da anni e anni ormai, quello di giocare ai videogiochi.
Mh-mh. Okay.
E mi è capitato che grazie ai videogiochi, specialmente in quelli online che ai tempi, in realtà, neanche bazzicavo tanto di conoscere delle persone che, mhmm, proprio a ad oggi, sono proprio diventate praticamente il mio gruppo di amici abituale.
Okay. Ah. Okay, e n come è successo? Cioè, ehm, su che piattaforma? Che gioco?
Allora, io ai tempi avevo iniziato da poco a giocare a un gioco gratuito online, che si chiama League of Legends.
Certo, conosco.
Ecco, ehm, g giocavo coi miei amici delle delle superiori, quindi persone che già conoscevo e, in realtà, anche in maniera, mah, pseudo sporadica, un po' uno volta sì, una volta no, e via discorrendo. E un giorno, un un amico, oddio quasi più un conoscente, della della mia ragazza, che per qualche ragione che non e ancora non so mi conosceva, mi iscrisse proprio pro proprio su League of Legend, chiedendomi di giocare con lui.
Okay. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Okay. Ah, e da lì é nata
Io ti eh, sì e ed come ogni cosa che <chuckles> che mi prende, a me inizialmente partivo scettico. Ehm, perché io conoscevo lui solo di di fama, per quanto è una parola un po' brutta, ehm, perché era
Beh, sì, ehm, insomma, ehm, n adesso non so se tu sei di un piccolo paese della provincia, però quando quando si abita i i in in in contesti medio piccoli, esatto, se c'è un'amicizia in comune poi è facile, ecco, conoscere uno di fama.
Tipo, che No, infatti infa no, è verissimo. Fatti, i realtà i lui viene dalla stessa, mhmm, cittadina, perché è una cittadina, è un paesello della mia ragazza, ed era famoso per essere un ragazzo in sedia a rotelle, con enormi problemi, no. Ehm, e lo conoscevo, tra l'altro, uhm, perché era il fratello di uno che ci provava con la mia ragazza ai tempi.
Mh-mh. Okay. <chuckles> Okay.
Quindi era un enorme giro, <chuckles> in in cui soltanto che era in sedia a rotelle, e che era fratello di uno che mi stava sulle scatole.
Si, esatto. Fantastico.
E quindi inizialmente gli ho detto anche di no, perchè somma
Esatto, non eran delle buone basi queste.
No, infa dico: "Oh, non me ne frega niente," e via. Ehm, però lui il na il giorno dopo ha insistito, penso di avergli detto di no anche il giorno dopo, e il terzo giorno ho detto: "Senti, eh vabbè, sì! Va ben."
Mh-mh. E da lì è cominciato.
E da lì è cominciato, perché alla fine sai com'è, ci si trova su Team Speak, forse già c'era ancora già dai tempi, o Discord, ci si parla si parla. Vuoi o non vuoi si aggiungono altri suoi amici, quindi i tasselli cominciano ad aumentare
Ah-ah.
finché non cioè, alla fine abitava lì, di fianco alla mia ragazza, ci si becca.
Esatto, quindi a un certo punto, pun cioè possiamo mhmm, se ti ricordi, possiamo dare una quantità di tempo che è passata tra la prima volta che vi siete sentiti online, e poi quando siete usciti dallo dallo schermo, quindi vi siete visti dal vivo? Quanto potrebbe essere?
Allora diversi mesi, non non so se siamo arrivati addirittura all'anno, non credo, penso un po' meno di 1 anno. Diversi mesi, tempo che, insomma, i suoi compagni di classe perché qui parliamo una differenza di età, dio di 5-6 anni? Un abbastanza rilevante comunque. Sì, lui era li superiori, e da poco io ero all'università, ai tempi. E quindi tempo che, diciamo, il suo gruppetto mi conoscessi e io conoscessi il suo gruppetto, e siamo usciti al classico bar, ristorante del sì, del paesetto.
Okay. Ah, beh! Esatto, una bella Okay. E la differenza così ampia, non non t'ha dato problemi? Cioè, erano persone che comunque reputavi abbastanza ma mature, possiamo dire, per colmare questo gap?
Allora, io in realtà ho molti meno problemi con loro, non persone più giovani che con quelli della mia età, perché in realtà io son mi ritengo sempre rimasto u u un po' indietro cioè, non è che sono scemo, <chuckles> nel sen nel senso, mi piace di più la ehm, la tranquillità, il parlare di cose po' più importanti, piuttosto dei problemi del mondo che, sinceramente, parlarne per me è un po' anche un po' superfluo non è che e quindi, mi piaceva parlare di menate, di stupidaggini. E quindi anche se, ovviamente i livello i maturità era diverso che comunque sia son delle persone
Okay. No, certo, certo. Mh. Mh. Rottura di certo, rottura di scatole. E e e s
mhmm, che ho ho imparato a capire siano anche molto mature, comunque intelligenti.
Sì, magari semplicemente non trattano non usano la matorità la maturità come un pretesto per parlare sempre e solo di cose pesanti, forse.
Ecco, esatto, sì, sì, sì. Quindi, parlavano di videogiochi, parlavano di ane, parlavano di film, parlavano di quello che a me piace parlare.
Ah-ah.
Ho trovato estremamente bene. E comunque sia, negli anni che passano crescono, e la fine gli alti discorsi sono comunque usciti, sempre però in secondo piano in confronto a quello che a noi.
Certo. Ma, e quindi possiamo dire che a dispetto di quello che si dice spesso, che le nuove tecnologie e i social hanno un po' ammazzato quel quei bei momenti che si vivevano una volta di, ehm, i d dal vivo, quindi andare all'oratorio, dover per forza uscire per conoscere della gente. A dispetto di ciò la tua storia, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista, invece è un possibile incentivo di questa pratica di giocare a giochi online e far uscire, invece, la l'amicizia da da da videogiochi e portarla dall'ambiente reale. Secondo te, qual è il trucco? Cioè, cosa cosa manca alle persone che si rinchiudono solamente online per fare poi lo scatto, e portare in vita reale a parte, ma chiaramente la distanza, ecco?
Ehm, cioè no quello è <exhales> ovvio. Allora, secondo me la pro proprio la volontà, il il coraggio, anche un po'. Perché in realtà, el proprio veramente il nostro gruppo è diventato, uhm, enorme, una parola enorme, però, ehm, son comunque aggiunte persone da Milano, da Bergamo; cioè, continua sempre ad aggiungersi qualcuno, anche da posti un po' più distanti. E secondo me, è proprio la mhmm, intanto ci deve essere proprio la volontà di, ehm, volersi fidare di qualcuno che non vedi.
Okay. Okay. Mh, che si
Perché qui c'è sempre 'sta cosa qui. E
Eh, adesso sì. Forse più forse più a ad adesso, perché credo che eh sì, perché credo che col passare del tempo e col il l'entrata in nella normalità, nella vita di tutti i giorni di contattare e sentire le persone a distanza, penso che una volta, forse, fosse un po' più raro che una persona si ingegnasse per fregare qualcuno a distanza, ecco.
Ecco, adesso è una volta. Eh, esatto, esatto. Invece adesso È è più difficile, secondo me farlo. Si fa ancora, eh, però è più difficile. Ci vuole un po' più di accortezza. Ehm, e oltre quello sere, proprio un ambiente ehm, parlo proprio online, e anche sul Discord dove parliamo, che proprio ti dà l'idea che, il fatto che tu non stia vedendo le persone in faccia sia completamente ininfluente. Cioè, io potrei im le persone potrebbero definirmi un asociale perché non esco di casa, ma io tutte le sere sto in chiamata coi miei amici e per me non c'è differenza alcuna. Nessuna.
Mh-mh. Si. <clicks tongue> Okay. <clears throat> Mh, okay. Cioè, tu valuti lo stesso valore, la la chiacchierata fatta online e la chiacchierata fatta al bar.
Sinceramente sì, non non c'è un vo oddi potrei dirti che, sì, mangiare insieme c'è un altro feeling, ehm, però non è che dico: "Oh! Non ci vediamo da un mese, vediamoci." Cioè, non è necessario, non esce da me, non
Si. Chiaro. Ma, e secondo te c'è una una sfera di litigio che può accadere a distanza? Perché, olla la la in presenza è molto semplice litigare, alla fine se si è amici si litiga, ma perché si è sinceri immagino, e quindi se una cosa non va bene, non ci sta a genio, la si dice, c'è il litigio e poi come sempre c'è, ehm, la pace oppure no e finisce un'amicizia. Ma secondo te questa cosa può accadere anche online?
Sì. Ah, sì, sì no, certo abbiamo litigato online; magari più difficile.
Tipo? Un e un esempio?
Mah, semp <lip trill> proprio sul League of Legends, alla fine dei conti, che non è proprio il gioco che ti rende più buono del pianeta, mi è tranquillamente capitato di alzare i toni, di tirare qualche porco, qualche insulto ai miei amici e loro mi han detto: "Esageri!" Ehm, ho capito si ridimensiona.
Okay. Ah-Ah. Ah-Ah. Ah, okay quindi è beh, quindi è sul linguaggio, che effettivamente è la cosa che condividi che condividi di più, immagino sia in chat che che su chat vocale.
Esatto, cioè se esatto, cioè se si arriva a dire cose sbagliate, cose fastidiose comunque sia, alla fine, in una chat vocale poi l'unica cosa che tu stai fornendo è la tua voce, quindi i realtà, volendo è più difficile, uhm, creare dei problemi a meno che proprio non salivano a dire delle cose brutte. Al contempo, se quella cosa non funziona, e tutto ciò che hanno di te è quello, <chuckles> allora te lo dicono.
Ah-ah. Certo. Ma e senti, ehm, secondo te, uhm, i giochi che ci sono adesso, che sono un ibrido tra l'online e il non online, a me viene in mente Pokémon Go, ma semplicemente perché vedo, e so avendoci, mh mhmm avendoci voto a che fare, ehm, che che sono un bell'aggregatore di, mhmm di di persone anche all'esterno. Secondo te, c'è bisogno di mag mhmm, c'è bisogno maggiore di questi giochi? Cioè, c'è bisogno che i giochi digitali, ora come ora, incrementino e diano s spazio a questo tipo di attività che è un phygital, potremmo dire?
.Si. Mh-mh. Allora, ehm, s sni. Perché come s o anch'io ho avuto a che fare con Pokémon Go, e tutte le i pregi che può avere il ritrovarsi in 30 davanti al cimitero per fare un raid
Okay. Si. Si.
ehm, al contempo, ehm, <lip trill> <smacks lips> diciamo che ti fa sc uscire tanto quanto lo fa per i motivi, magari, sbagliati, o magari ti porta a fare le cose nei momenti sbagliati. Avevo amici che giocavano a Pokèmon Go guidando.
Mh. Okay, okay, si.
Ehm, quindi quindi io ho sempre un po' paura a unire entrambe, il digitale al reale, perché sì, non si è mai al 100% né in uno né l'altro; e in nel reale, ehm, sarebbe meglio, uhm, essere un po' dentro ciò che stai facendo. Quindi, l'idea è bella
Okay,
ma è son come sempre, sono gli utenti che devono im gestirla con un minimo di di cervello.
Eh, si. Si, capisco il punto tu dici: "Bell'idea", come ogni idea, come la bomba atomica, banalmente, poi è l'uso che se ne fa, che ne fa la differenza tra la bontà e la non bontà; è l'uomo stesso che lo rende buono o meno. Ehm, senti u mhmm, ti faccio anche un'altra domanda legato a quello che dicevi prima, cioè al fatto che tu che una persona da fuori può considerarti un asociale, quando invece tu alla tua socialità dai semplicemente una forma, che non è quella standard, ehm, che la società banalmente impone. Però ti chiedo una cosa: ehm, esistono persone che invece questa cosa non san gestirla, quindi tu sei stato, mhmm, bravo o fortunato, mettila come vuoi sarà la tua storia a dirlo, a nel gestire questa questa questo nuova forma di socialità, però ci son diverse persone che invece questo questa nuova forma la la vivan la vivono male, e rischiano di chiudersi a riccio, e a non, ehm, saper gestire questa questa forma totalmente digitale. Come cioè, che consigli puoi dare a una persona che invece, ehm, lo vede come un rifugio e non come una forma di socialità differente?
Eh, esatto. Fatti. Esa entrambe. Mh-mh. Sì. Ehm, di <smacks lips> mhmm, di provare a uscire un po' dal rifugio. È ba è banale la risposta, però è un po' quello. Cioè, ci sono <sucks teeth> c'è ci c'è chi si chiude, magari, non so nei, mhmm, gli MMO e sta lì nel suo mondo, a a giocare, ma spesso in quei mondi lì c'è sempre qualcuno, e sta sempre un po' a te decidere quale valore dare a una a una persona che ti parla.
No, ma Okay.
E banalmente un modo per uscire dalla bolla, ehm, è anche solo dargli il tuo numero. Dagli un contatto che sia diverso da quello che hai in gioco, in modo che tu abbia una concezione di parlare con quest quelle persone che esuli anche il mondo in cui l'hai conosciuta.
Mh-mh. Okay.
E quindi ti porti un po' coi piedi per terra. Però, viene sempre un tanto da te, perché alla fine se ti chiudi in un mondo, spesso anche in quel mondo sei chiuso.
Okay, sì. No, sì, lo ca
Diciamo che, mhmm, trovo che a piccolissimi passi, con piccolissimi concezio concessioni poco, poco dopo la gente ti ti ti libera loro, ti liberano loro se han voglia.
Ho capito. E senti tornando, uhm, e chiudendo in ehm, tornando alla chia alla chiamata che alla chi t'ha fatto nascere questa amicizia, ehm, voi siete ancora amici tuttora? Tuttora uscite? Da quant'è che va avanti, se possiam quantificarla? Da anni?
Sì. Ah, sì sarà n s almeno 6 anni, se non di più e siamo usciti 'sto sabato e ci vediamo domani. <snorts>
Ah, e quindi è diventata una una relazione molto continua, devo dire.
Sì, sì, no, no, ma mia, è proprio il mio gruppo degli amici.
Bellissimo, bellissimo. Senti, io ti ringrazio, stata una bella chiamata, uhm, si sentono spesso storie, mhmm, brutte legate al cyberbullismo di persone che non che che purtroppo non riescono a trovare un bell'ambiente digitale, invece la tua è una storia che ha trasformato un'amicizia digitale in un'amicizia fisica, è roba rara, roba che va tenuta stretta, ti ringrazio.
Mh-mh. E e guarda grazie a te per le domande, è sempre bello un po' rivivere <chuckles> il mio passato, quindi ti ringrazio tanto, sai, mi fatto piacere parlare con te. Ciao.